Aku, tuh, ngerasa, ya, bahwa, eee, kegiatanku yang sangat padat, gitu, ya, Kak, setiap harinya, yang mana, kan, aku bekerja, kemudian aku juga ada kegiatan lainnya, seperti misalnya beres-beres rumah mungkin, kemudian, eee, ngobrol sama keluarga, kemudian juga bersih-bersih, gitu, ya, dan, ya ya, olahraga juga, sih, Kak. Aku mencoba untuk mau olahraga itu, sih, yang aku masih jadi pikirkan, gitu. Karena karena, kayaknya dari kepadatanku itu harusnya, sih, aku bisa, sih, nyisihin waktu buat olahraga. Nah, tapi, masalahnya aku, tuh, bingung, gitu, Kak, ya, rencana mulainya gimana dan supaya bisa konsisten, tuh, seperti apa? Karena, memang aku, tuh, bisa dibilang sesibuk itu. Tapi, di pagi hari itu sebenarnya aku punya waktu kosong, sih, Kak, buat olahraga, gitu. Tapi, keburu udah capek dulu, sih, karena kemarinnya bekerja seharian, nah, gitu. Nah, mungkin Kakak bisa enggak, ya, ngasih aku saran supaya aku, tuh, bisa lebih sering olahraga, gitu, Kak. Bisa, apa, ya, bisa mulai olahraga, bisa membangun kebiasaan baik untuk olahraga, gitu, bisa bapa bisa juga konsisten bahkan, nantinya. Seperti itu, sih, Kak.
Oke. Hmm, paham. Mmm, oke, aku paham banget sih Kak. Apalagi, posisinya gitu ya, kalau misalnya Kakak, ini, kayak seperti tadi Kakak, bilang gitu ya eee, kepadatan sehari-hari yang harus Kakak, kerjakan tuh lumayan padat, gitu ya. Tapi, kalau misalnya nih iya, aku boleh tahu. Supaya aku bisa memberikan saran untuk Kakak, membangun kebiasaan gerak gitu ya. Eee, rutinitas eee, harian saat ini tuh kayak gimana sih Kak, boleh diceritain dikit enggak?
Iya. Iya. Iya, boleh. Iya, jadi, boleh boleh banget Kak. Jadi, ya eee, rutinitas harianku itu adalah dari pagi sampai sore aku ngerjain kerjaan utama, kemudian di malam hari, aku lanjut kerjaan sampingan, gitu Kak. Dan, kerjaan sampingan ini biasanya sih, aku ngerjain sampai begadang ya. Bisa sampai jam 11 kemudian bahkan sampai jam 2, gitu. Bukannya hal yang jarang ya. Bisa dibilang itu hal yang sangat sering, iya seperti itu sih Kak.
Mmm, oke, paham paham. Dan, semua pekerjaan ini Kakak, eee, melakukan dalam keadaan duduk gitu iya, artinya?
Iya, benar. Karena, memang kerjaanku kebetulan dua-duanya ya, baik yang utama dan yang sampingan, semuanya remote. Jadi iya, full duduk sih Kak, dari pagi sampai sampai malam gitu, tanpa ada gerakan lain ya. Makanya dari itu, aku ngerasa bahwa, wah, kayaknya nih, enggak sehat nih kalau kayak gini terus.
Oh, oke oke. Tapi kalau boleh tahu iya Kak, eee, maaf sebelumnya mungkin ini agak sensitif. Pernah enggak sih Kak, kayak Kakak sampai merasakan mungkin ya, kayak ada gangguan gitu dau atau masalah kesehatan yang yang terjadi karena terlalu lama duduk ini atau memang motivasi dari Kakak saja untuk mengubah, eee, gaya hidup gitu, Kak?
Iya, boleh. Mmm, iya. Iya, sebenarnya kalau kalau untuk olahraga sih, lebih ke arah motivasiku saja sih Kak untuk bisa lebih sehat, kemudian membentuk tubuh lebih bagus, gitu ya Kak ya, sesuai dengan proporsi yang mungkin aku ekspektasikan. Tapi bukan berarti, waktu ketika aku lama bekerja begini, aku enggak ada ngalamin suatu hal yang, apa ya, mungkin sakit gitu ya, itu pasti tetap ada sih Kak. Jadi karena, mungkin kelamaan duduk ya, yang aku rasakan tuh aku jadi sakit punggung sih Kak, kayak gitu. Tapi iya, tapi ini bukan motivasiku untuk olahraga sih, jadi benar sih ke ketika kata Kakak tadi di awal ya, bahwa motivasiku di olahraga ini, adalah sebenarnya untuk, eee, lebih ke arah tujuan lebih sehat, kemudian juga membentuk tubuh yang lebih bagus proporsinya, kayak gitu sih Kak.
Oh, paham. Mmm ngerti, ngerti. Jadi mmm, kurang lebih kayak sakit punggung, tapi syu syukurnya sampai sekarang, enggak sampai yang parah banget gitu ya, Kak, artinya?
Iya, betul. Aku bersyukur banget sih, cuma pegel-pegel aja sih, Kak sebenarnya, kalau kelamaan duduk.
Mmm, oke oke baiklah. Nah, kalau misalnya ya, Kak, aku boleh tahu. Biasanya kan Kakak pekerjaannya ini e full remote ya, katanya Kakak ya, jadi duduk-duduk terus. Apakah pernah gitu eee, Kakak menyisihkan gitu ya, beberapa waktu misalnya nih, Kakak kerja nih, Kakak patok kerjaannya Kakak, gitu. Terus habis itu e beberapa jam kemudian gitu ya, Kakak coba untuk stretching atau peregangan otot gitu. Apakah memiliki pengalaman sebelumnya gitu, Kak?
Iya. Mhm, betul. Iya. Mmm, kalau stretching sih belum pernah ya, Kak. Tapi paling kayak eee, apa ya? Misalnya kayak eee, ngangkat tangan sebentar ya. M mungkin maksudnya stretching, cuma bukan benar-benar niat untuk stretching sih. Kayak cuma eee, mengangkat tangan ketika pegel gitu ya ataupun ya eee, eee muter-muterin ini ya, muter-muterin badan. Maksudnya kayak e menghadap ke kanan, menghadap ke kiri gitu ya, supaya pinggangnya lebih enak sedikit sih, gitu sih, Kak. Paling cuma itu sih, Kak. Tapi kalau yang benar-benar stretching, aku harus berdiri dulu, kemudian iya mungkin peregangan dengan cara yang seperti biasa dilakukan sebelum olahraga, itu enggak sih, Kak.
Oh, paham. Mmm, oke oke, paham paham. Nah, mungkin kalau dari yang informasi yang aku dapatkan gitu ya, yang dari Kakak sampaikan. Ini enggak ada salahnya loh Kak, untuk mencoba mulai stretching yang agak, mmm, lumayan lebih advance gitu ya. Karena kan biasanya Kakak bilang, kalau misalnya Kakak stretching itu kan dalam posisi duduk juga ya, kalau aku nggak salah nangkep. Nah, mungkin bisa dimulai nih Kak, kalau misalnya Kakak ini stretching gitu ya, mulai dengan, mmm, jalan-jalan di sekitar mejanya Kakak misalnya. Atau mungkin ja jalan-jalan pura-pura ambil air, gitu. Memang ambil air cuman, mmm, dibuatlah agak lebih seringm supaya Kakak enggak duduk-duduk terus gitu. Tapi kalau misalnya dari pekerjaannya Kakak nih, apakah itu memungkinkan gitu, Kak?
Iya. Mmm, gimana tuh, Kak? Betul. Mhm, benar. Iya. Oh, iya iya. Eee, pa paham. Mhm. Iya? Kayaknya sih, memungkinkan aja sih, Kak. Maksudnya, mmm, boleh-boleh saja sih kalau misalnya butuh sesuatu gitu, aku tinggalin pekerjaan dulu, itu bisa banget sih Kak, dan kurasa ya, dengan hal seperti itu bisa banget sih Kak buat membantu aku juga ya supaya bisa, ya, eee, apa ya, bisa lebih lebih enak gitu ya, secara ototnya juga mungkin bisa jatuhnya, eee, semacam, eee, bergerak gitu ya, membangun kebiasaan bergerak juga ya, biar enggak duduk terus gitu. Iya sih Kak, itu relevan banget sih.
Betul. Bener banget, Kak. Apalagi posisinya Kakak ini kan, mmm, sering banget gitu ya, dalam keadaan duduk, gitu. Kalau misalnya terlalu lama gitu ya, Kak, nanti selain Kakak, bisa sakit punggung, sakit pinggang, gitu ya, takutnya, eee, akan membuat Kakak misalnya kayak jadi terlalu nyaman duduk, sehingga enggak mau beraktivitas. Jadi mungkin, eee, pertama bisa Kakak mulai dari gerakan kecil, gitu ya, jadi Kakak tambahkan gerakan singkat dalam arti jalan, gitu ya, muterin atau pergi ambil air, gitu. Supaya Kakak enggak lupa, gunakan pengingat sih, Kak, atau jadwal gitu untuk, e menjaga konsistensinya, misalnya kayak Kakak pasang alarm gitu, di handphone. Tapi kalau misalnya pasang alarm nih, Kak, apakah itu akan mengganggu pekerjaan Kakak, gitu?
Betul. Mmm. Mmm, paham, mmm. Mmm, iya iya. Mmm, paham banget. Iya? Iya. Ah, iya iya, pasang alarm sih, kalau untuk mengganggu pekerjaan, enggak ya. Aku rasa sih bakal aman-aman aja ya, karena, eee, apalagi itu buat menandai suatu hal ya. Kurasa itu gak apa-apa banget dan masuk akal banget sih, Kak, buat diterapin.
Oh, oke oke, syukur sih kalau begitu, Kak. Mmm, mungkin Kakak juga bisa gitu ya, kalau misalnya pada saat Kakak kerja menerima telepon, gitu ya, dari klien, Kakak targetkan untuk berdiri gitu, pada saat, eee, me mengangkat telepon. Karena itu juga kan, e melatih Kakak, gitu ya. Jadi menurut aku, mmm, ada sebenarnya beberapa hal yang bisa diterapkan yang salah satunya itu. Kalau menurut Kakak, ada lagi enggak yang kira-kira mau diceritain?
Menarik kan, mmm, mhm. Oh, berdiri. Iya ya. Ah, iya iya, bener banget sih, Kak. Kayaknya memang aku harus mencoba membiasakan bergerak, gitu ya, Kak. Entah itu sebenarnya, eee, bahkan ketika kerja pun, aku bisa coba bergerak ya Kak ya, dengan cara ya seperti Kakak, tadi. Ketika a angkat telepon gitu, mungkin jangan duduk di kursi, tapi coba jalan gitu ya, sekitar. Wah, ini bisa banget sih, Kak, aku terapin. Terima kasih banyak ya, Kak, buat sudah dengerin aku nih dengan seksama, terkait dengan apa yang aku rasakan dan aku pikirkan dan menjadi keluhan gitu ya, Kak, dan tadi ngobrol sama Kakak nih bener-bener bikin aku lega dan juga pikiranku terbuka, Kak. Karena ada beberapa saran yang memang aku tuh baru tahu juga sih Kak, dan dari situ, eee, aku juga, eee, ngerasa bahwa Kakak tuh dengerin aku dengan seksama Kak, dan nanti kalau misalnya aku mau tanya-tanya lagi, apakah boleh, Kak?
Betul. Boleh banget, Kak. Kalau misalnya nanti berhasil atau gimana-gimana, Kakak kontak aku lagi ya, supaya kita bisa obrolin lagi, nih.
Iya. Ah, baik. Terima kasih banyak ya, Kak. Sampai jumpa lagi, Kak.
Sampai jumpa juga, Kak.